İnsanlarla bağ kurmak için hangi adımları önerirsin?
Ben bağ kurarken, eee, bir adım takip ettiğimi fark etmemiştim. <snorts> Ya, daha doğrusu bu bağlar kurulduktan sonra üzerine düşününce anladım aslında, hani, bunu yaptığımı. Doğal akıştayken ha insan anlayamıyor ama sonra düşününce, hani, ben bu insanla ne ara bu kadar yakın oldum diye düşünürken, eee, buluyorum kendimi.
<chuckles> Evet. Fark ediyorsun.
Evet. <chuckles>
Hıı. O zaman belli bir ad böyle, bazı fark etmediğin, belki bilinçaltında, eee, attığın adımlar, böyle, belki alışkanlıklar var, diyebilir miyiz?
Hı hı, evet, gerçekten bunu, ııı, sonradan, eee, ı kendime bir dış göz gibi bakınca, eee, fark ettim ben de.
<chuckles> Harika. E, peki o zaman biraz bu adımlardan bahsedebilir miyiz? Nasıl, böyle, bağ kuruyorsun, derinleştiriyorsun ilişkilerini?
Tabii, aslında bu, yani, her yaşta farklı farklı olduğunu fark ettim, yani, 20'lerimdeyken daha farklıydı ama, eee, 30'larımda artık, eee, daha değişti, eee, çünkü 30'larımdan sonra, böyle, bir daha mesafeli olduğumu, çok da artık, hani, yeni yeni bir bağ kurmak istemediğimi fark ettim. Ama yine de, böyle, bazen kendimi kurarken buluyorum. 30 <chuckles> 30'larımdayken böyle, daha çok, hani, gerçekten de, hani, o insanın önce, eee, bana uygun olup olmadığını, hani, birlikte, eee, iyi bir uyum yakalayıp yakalayamayacağımızı anlamak için, hani, önce bayağı bir gözlem yapıyorum, onu fark ettim ve daha sonrasında
Hımm. Anladım. <chuckles> Kesinlikle. Anlıyorum, yani, aslında, evet, dediğin gibi, böyle, 20'lerinde daha fazla iletişim kurarken 30'larımızda artık o çembere biraz daha az insan almayı tercih ediyoruz. Hem, böyle, yaşadığımız deneyimler, işte, eee, güven dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu daha fazla fark ediyoruz. Eee, peki, burada o zaman 20'lerinde nasıl bağ kuruyordun ve 30'larında nasıl bağ kurmaya başladın? Böyle, basitçe anlatıp, aradaki farkları açıklayabilir misin?
Hı hı. Kesinlikle. Tabii. Evet, yani, mesela, 20'lerimdeyken işte, üniversite zamanındayken, hele, e ya, o o zaman o kurulanlar daha kolaydı çünkü, işte, sürekli bir buna uygun ortamda oluyorduk. İşte, üniversitede, ya ya derste, işte, bahçe, bazen bahçede, işte, ımm, çay kahve sırasındayken bile, işte, a, merhaba, işte, beklerken bile, böyle, ben laf atardım insanlara, eee, sen hangi bölümdesin, ııı, ya ç hâlâ daha çok sosyal bir insanım ama bu, 20'lerimdeyken yani, zirvedeydi, çok severdim, hani, insanlarla sohbet etmeyi, tanışmayı, o insanı tanımayı, böyle. Eee, direkt öyle başlardım, mesela, eee, işte, sen hangi bölümdesin, ne yapıyorsun diye ya da ya da bahçede bahçede oturuyorsak, böyle, eee, birisiyle eğer, hani, bazen olur ya, böyle, eee, ya farkında olmadan göz kontağı kurduğumda hemen gülümserdim, mesela, o da şaşırırdı bazen, hani, niye bu bana gülümsedi? Bu yurt dışında işime yaradı. E, yurt dışında çoğu kişi zaten ben gibi.
Aynen. Tabii. <chuckles> Çok iyi. Harikaymış. Çok güzelmiş. <chuckles> Hı hı. Harika. A <chuckles> bu niye bana gülümsüyor, diye. A. Süper. Doğru, doğru, aynen, yurt dışında, eee, Türk kültüründen biraz daha farklı sosyalleşmek. Türk kültüründe biraz daha, böyle, eee, sosyal olmak yanlış anlaşılabiliyor, eee, ama anlıyorum ki senin, ııı, 20'li yaşlarında, ş yani, genel olarak sosyal bir insansın, belli ki. Peki, bu, ııı, sosyalliğin sana ne kazandırdı insanlarla bağ kurarken?
Evet. Evet. Şöyle, şu an gerçekten o 20’lerimdeykenki hayatıma aldığım çok güzel insanlar hâlâ hayatımdalar, yani, onların içinden, evet, çok fazla yapmış olsam da bir dönem, şu an artık, mesela, çok güzelleri kaldı ve iyi ki de yapmışım diyorum, yani, işte. Mesela, işte, çoğu kişi diyor ki, işte, ben seni kafamda gülen kız olarak kodlamıştım, hani, oradan biliyordum. Sonrasında, eee, işte, hani, o bağ kuruldu ve çok güzel insanlar oldu ama, mesela, sonra o şu an o kalıcı olanlarla o dönem bile, aslında, daha farklıydı, onu hatırlıyorum. İşte, mesela, evet, mesela, onu o şeyi hissediyordum, o farkı ve daha da derinleşsin diye, işte, mesela, eee, sürekli gerçekten onun nasıl olduğunu öğrenmek istiyordum. İşte, hani, ııı, özel belli bir aralıklarla, işte, ona nasıl olduğunu soruyordum, işte, ııı, bir ikili bir zaman oluşturuyordum illa ki bir kenar Evet, ya da, mesela, işte, o an, hani, çok bir maddi değerinin olmasına gerek yok, işte, yolda gelirken kenarda, işte, küçük bir yaprak görüyordum bazen, o yaprağı ona götürüyordum, işte, bunu kitabının arasına koy, diyerek, mesela, işte, ya da çiçek ko çiçek veriyordum arkadaşlarıma, aslında, böyle böyle, yani, ııı, o bağların kuvvet ama bunu herkese yapmıyordum, tabii, bunu bunu çok azına yapıyordum. Bunu gerçekten o bağın <giggles> kurulmasını istediklerime yapıyordum. Böyle böyle, aslında.
Ya. <chuckles> Süper. <chuckles> A a! Anladım. Hı hı. Beraber geçirebileceğiniz. Anladım. Hı hı. A, çok tatlı, <chuckles> çok düşüncelisin. Harikaymış. <chuckles> Harika. Hımm. Aslında, o zaman, böyle, ııı, ku bağ kurarken attığın adımlardan biri de biraz, böyle, jest yapmak, küçük, böyle, maddi değeri önemsiz hediyeler vermek, diyebilir miyiz?
Evet. Yani, eee, hem bana yapılınca da hoşuma gittiği için ve ben de onu yaptığımda hoşlarına gittiğini gördüğüm için ben bunu, böyle, kaydetmişim zihnime. <giggles>
Hı hı. Harika, ben de onu soracaktım, aslında, ya, böyle jestler yapıyorsun, böyle jestler de bekler misin, hoşuna gider mi, diye.
Aslında, hani, öyle bir, eee, hani, bana da yapılsın diye düşündüğüm olmuyordu. Eee, ama, eee, ister istemez belki de insanlar, hani, borçlu hissettikleri için mi ya da gerçekten mutlu etmek istedikleri için de olabilir onlar da. Eee, çünkü mesela bazen şeye denk geliyordu, işte ben mesela ona, işte, küçük bir çikolata almışım, aynı gün, aynı anda, işte, buluşmaya giderken o da bana bir çiçek almış, aynı anda sonra bunun için bunu evet, mesela öyle aynı anda denk gelince daha hoş oluyordu gerçekten.
Hı hı. Olabilir. Evet. Ah, çok tatlı. <chuckles> Çok tatlıymış, ya. Peki, mesela, böyle, eee, jestler çok hoş, eee, fakat, mesela, bu insanlara belli bir samimiyete ulaşınca bunları yapmaya başlıyorsun tabii, doğal olarak. Eee, peki, bu daha yabancıyken bu insanlarla, şu an arkadaşlığın, insanlarla ilk konuşurken veya tanışırken, böyle, hangi küçük adımları önerirsin?
Tabii. Hı hı. Bence, orada aslında çok da sınır ihlali yapmamak lazım çünkü onu da yine kendimden düşünüyorum. Ben, mesela, böyle, ilk tanıştığım anda, böyle, çok fazla bana özel sorular soruldu mu ya da böyle, sınırlarım ihlal edildi gibi hissettiğimde hemen o insandan uzaklaştığımı fark ettiğim için kendim de bunu yapmıyorum mesela. Hani, sadece o kişinin paylaşmak istediği kadarını paylaştırıp, eee, bırakıyorum, zorlamıyorum ya da, işte, mesela, onu üzgün gördüysem, “Neyin var?” diye sorduğumda bana, “Boş ver.” dediğinde, eee, demek ki, işte, bu, konuşmak is yok, demek ki konuşmaya "Şu an konuşmak istemiyor olabilirsin ama aklında bulunsun: Eğer konuşmak istersen ben her zaman seni dinlerim." diye ona bunu veririm ki bundan sonrasında mesela dönüp dolaşıp, gelip, “Seninle konuşmak istiyorum.” diye dönüt aldıklarım da olmuştu bu şekilde
Çok doğru. Hımm. Çok mantıklı. Boş veriyorum, diyorsun. <chuckles> Anladım. Anladım. Yani, burada aslında dediğin gibi, eee, özel hayata saygı göstermek çok önemli. Özellikle maalesef, eee, Türk kültüründe biraz bunu algılamakta zorluk çekebiliyoruz. O sınır ihlali nedir, sınır nedir? İnsanlar çünkü belli bir samimiyeti aştıktan sonra, özellikle, eee, sanki hiçbir sınır olmaması gerekiyormuş gibi davranabiliyorlar. Burada, peki, mesela, eee, bu sınırları korumak için hangi soruları sormaktan ve hangi sözlerden kaçınmak lazım sence?
Hı. Hı hı. Hı hı. Ne yazık Yani bence ilk başlarda çok fazla ailesiyle ilgili, işte, annen, baban ne yapıyor? İşte, kardeşin kim? O nerde? Bu nerde? O ne iş yapıyor? Bu ne iş yapıyor? Gibi çok fazla bunaltmamak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü
<chuckles> En çok sorulan soru, "Ne iş yapıyorsun?" Türkiye'de.
Evet, bu kötü hissettirebiliyor insanlara. O yüzden bunları sormamayı tercih ediyorum. Hani en fazla sorduğum hangi şehirden geldin oluyordu. O da hani hani, kültürünü, şehrini, aaa, ya da mesela hep farklı bir şehir oluyordu illa ki. İşte, yemeğini soruyordum o şehrin, işte, o şehirde gezilecek yerleri soruyordum gibi yani o insanı rahatsız etmeyecek şekilde ...sohbetler kurmaya çalışıyordum.
Doğru. Evet. Çok güzel. Evet, evet. Çok iyi anlıyorum seni, yani, burada özellikle, işte, ailesi hakkında kişisel sorular sormak, hem ne iş yaptığını sormak. Aslında burada insanları biraz da kalıplara koymaya çalışıyoruz. İşiyle, maddi durumuyla, ailesiyle, kültürüyle. Aslında biraz daha ilişkiye böyle, eee, bağ kurmaya çalışırken kişinin kendisiyle, kendi karakteriyle, davranışlarıyla belki ho ilgi alanlarıyla ilgilensek çok da nasıl desem, eee, doğal, organik, daha doğrusu samimi, bence doğru kelime bu samimi bir bağ kurulabilir orada.
Evet. Zaten mutlu da oluyordu insanlar, yani, mesela diyordu ki uzun zamandır gerçekten kimse bana, işte, beni neyin mutlu ettiğini sormamıştı diye, eee, cevap verenler de oluyordu, yani. O yüzden, hani, aslında insanları bu mutlu da ediyor. Hem sınır ihlali yapmamış oluyorum hem mutlu etmiş oluyorum. O yüzden kolayca, hani, konforlu da bir yöntem aslında. <chuckles> İletişim için.
Değil mi? Kesinlikle. <chuckles> Evet, evet çok haklısın. Eee, peki burada, şimdi, mesela insanlara ne sormamamız gerektiğinden falan, hangi sözlerden biraz kaçınmak gerektiğini bahsettik. Peki biri seninle, eee, samimiyet kurmaya çalışırken sen sınırlarını nasıl koruyorsun? Böyle bir yandan mesela açık, sıcak olurken diğer yandan kendimizi nasıl koruyabiliriz bu durumdan?
Hı hı. Eee, evet. Mesela, o, ımm, benim garip bulduğum, hani, şimdi, "Ne alaka ki? Bu insana daha, işte, 10 dakika önce tanışmışım, bana niye böyle bir soru soruyor ki?" diye düşündüren, iii, şeyler yaptıysa eğer zaten böyle, şey yapıyorum; sorduğu sorulara kısa cevaplar verip ve yüz ifademi soğuk yapınca, o gülümsememi gülümsememi kapatınca, o an, yani, o an onunla konuşmaktan memnun olmadığımı ona hissettiriyorum açıkçası.
Evet. <chuckles> Beden dilimle, diyorsun. <laughs> Çok iyi. Ya, bu ama mesela bazı insanlar bunu anlamakta zorluk çekebiliyor ya, bu beden dilini algılamakta, verdiğin cevabın türüyle, ses tonunla, böyle, gereksiz zorladığını hissettiğin zamanlar oldu mu karşı taraftan?
Evet. E, tabii. O zaman da bulunduğum ortamı terk ediyordum. <chuckles> “Benim gitmem gerekiyor.” deyip gidiyordu
<laughs> Çok iyi, ya, çok iyi. Eee, şey, burada, eee, en başta şeyden bahsetmiştik. Böyle, bazı sonradan, dışarıdan baktığımda fark ettiğim bazı adımlar var, bağ kurarken, demiştin. Anladığım kadarıyla, bunlardan biri, böyle, jest, hediye vermek gibi adımlar. Peki, başka, böyle, fark ettiğin adımlar veya bilinçaltı ritüellerin oldu mu dışarıdan baktığında?
Benim şöyle bir avantajım var, ııı, hafızam çok kuvvetlidir ve, eee, anlattıkları çoğu şeyi hep aklımda tutarım. Yani, alakasız, işte, o an arkadaşım bana, işte, iii, çok alakasız bir akrabasının bir şeyinden bahsettiyse bu kalır ve bunu, işte, aradan zaman geçtikten sonra önüne çıkartıp "Bu böyleydi." diye, işte, o o bağlamda konuşunca, hani, onu hatırımda tutuyor olmanın o insana çok iyi geldiğini gördüm. Hani, çok mutlu oluyor, "A, benimle ilgili." Evet, o yüzden ben de bu hafızamın bu şeyini kullanaraktan <chuckles> onlara hep, eee, ııı, anlattıkları şeyleri daha sonra o bağlamda önlerine getiriyorum. Bu sebeple de kendilerini iyi hissettiklerini ifade ediyorlar. Böyle bir, iii, o da bağ kurmada, eee, olumlu bir etkisi oluyor.
Evet. Hı hı. Süper. Hımm. Değerli hissediyor, değil mi, kendini? <chuckles> Çok iyi ya. A, evet, bence de. Kesinlikle, çok etkilidir özellikle insanları Çünkü insanı, anlattıklarını aklında tutman ve gerektiği zaman, hatta a özellikle aradan çok, eee, uzun zaman geçtiyse bunları hatırlayıp belirtmen insanları aslında ne kadar dikkatle dinlediğini, onların anlattıklarını anlattıklarına ne kadar önem verdiğini gösteriyor bir yandan.
Evet. Zaten onlar da onu söyler. Aslında buradaki mesele, hani, beni dinlemişsin. Hani, bu dinle dinlemenden ötürü mutlu olduk diye, eee, söylüyorlar onlar da zaten.
<chuckles> Evet. Kesinlikle. Peki, şimdi burada, mesela, enteresan bir konu daha var. Şimdi artık biraz daha internet çağındayız. Sosyal medya zamanları artık. Şimdi, bu adımlar yüz yüze kurarken çok daha kolay oluyor. Çünkü ortada beden dili var, ses tonu var, dediğin gibi hoşlandığını, hoşlanmadığını belli eden aksiyonlar, eee, tavırlar alabiliyorsun. Sence, peki, su buç eee, bu adımları, böyle, eee, sosyal medyada, mesajı mesajlaşmada, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çevrim içi dünyada nasıl farklılaşıyor bunlar?
Tabii. Yani, tabii, eee, bu çevrim içi dünyada, eee, hem o samimiyeti azaltıyor hem, bence, işleri daha zorlaştırıyor. Çünkü iletişim, eee, böyle, bir iletişime bir duvar gelmiş gibi olduğu için, eee, o o zorluklar, yanlış anlaşılmalar devreye giriyor. O yüzden, hani, çok da fazla tercih ettiğim bir yöntem değil, aslında.
Kesinlikle. Değil mi? Hımm, normal mesajlaşmayı seven biri değilimdir, diyorsun yani.
Yani, özellikle sosyal medyaysa sosyal medya üzerinden daha da o bana zor geliyor. Ya, e e en sevdiğim iletişim zaten yüz yüze olan olduğu için, hani, mümkün olduğunca yüz yüze, o olmadı diyelim: "En iyisi görüntülü görüşme." şeklinde tercih ediyorum.
<chuckles> Tahmin ederim. I hı. Anladım. Peki, mesela mesajlaşırken illaki mecbur kalıyorsundur, eee, çünkü artık What WhatsApp var, işte, bu, sosyal medyada mesajlaşma uygulamaları var. Buradan herkes çok daha kolay bir şekilde iletişime geçiyor ve her zaman da telefonu açacak durumda olmayabiliyoruz. İş oluyor, çocuk oluyor, okul oluyor, eee, burada mesela mesajlaşırken nasıl mesajlaşırsın? Kimileri mesela, böyle, "Nasılsın?" der, soru işareti koyar, kimi böyle, nasılsın diye uzatır n'yi böyle, daha samimi gözükmek için. Böyle, başkası emoji canavarıdır. Sen nasıl birisin mesajlaşırken?
Tabii. Evet. <chuckles> Yani, evet, ııı, o samimiyet dereceme göre bunlar da değişiyor aslında. Hani, çok samimi ve çok yakın olduklarımla o, işte, duygularımı anlamak, onları geçirtmek için sürekli, işte, ifadeler, fotoğraflar, hareketli, eee, sadece yazıyla kalmıyor. Bazen hiç yazısız, sadece hareketler, fotoğraflar, o şekilde bir iletişim oluyor ama, tabii, eğer, eee, mesafeli olduğum biriyse sadece benim de o, "Nasılsın?" soru işaretine dönebiliyor.
Değil mi? Eee, çok doğru. Evet. <chuckles> Harika ya, peki, sence burada, mesela, ııı, bu iletişimlerde bağ kurmak, evet, çok önemli ama aslında bağ kurmanın ötesinde daha temelde bir şey var: Eee, mü eee, bu da güven oluyor aslında. İşin özünde, eee, karşıdaki insana güvendiğimiz kadar bağ kuruyoruz, değil mi? Sen bu güveni nasıl oluşturuyorsun insanlarda veya nasıl güvenip güvenmeyeceğine karar veriyorsun?
Hı hı. Evet, doğru. Gerçekten, eee, güven de, eee, aslında zor bir durum. Bu daha çok, aslında, ama benim değil, eee, yani, garip bir şekilde galiba, ııı, o, hani, bazen, eee, avantajlılar olur ya, ııı, yani, görünüm ve hissiyat bakımından herkes hemen, böyle, ilk eş ilk aşamada bana çok güven verdiğimi söylerler mesela s hiçbir şey yapmadan. Hani, bu sadece bir avantaj yani. Hani, aslında bir şey yapmamışım ama sadece o görünüm görünüm kaynaklı evet, öyle zannediyorlar. Belki de değilim oysa ki ama, eee, bu, evet, burada burada daha çok, hani, ben düşünen, "Acaba güvenebilir miyim?" diye düşünen taraf ben oluyorum. O yüzden böyle, daha temkinli bir şekilde ilerleyip, hani, iii, daha yavaş yavaş, hani, "Eğer bu bir şekilde ortaya çıkarsa beni sıkıntıya sokar mı?" diye düşündüğüm şeyleri geri plana bırakaraktan emin adımlarla ilerliyorum.
Hı hı. Hisseder. Çok güzel. Enerjinle alakalı. Hı hı. <chuckles> Bilemezsin. <laughs> Hımm. Anladım. Evet, evet. Çok güzel. Ya, bugün aslında seninle bağ kurmak hakkında çok güzel, eee, konular konuştuk. Eee, çok fazla bilgi aldım. Çok teşekkür ederim.
Evet. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Ken kendine iyi bak. Görüşürüz.
Hoş çakal.